Come devo dire? Ho, ehm Cioè, s non avete rinunciato, non lo so, forse a delle amicizie individuali.
Sì, sì, sì. Ehm, no, no, esatto, è stato proprio un ehm, cioè, a posteriori, mi sono resa conto che, ogni tanto, magari, mi privavo di determinate cose che i miei coetanei facevano, semplicemente perché io avevo quest'altra persona con cui stare, che a me andava benissimo, cioè, non è che ero mi sentivo costretta. Sì, sì, no, assolutamente, però, poi, quando mi sono ritrovata senza questa persona a uhm, all'età, uhm, di 23 anni, ehm, comunque, mi ha fatto dire
Eh. Sì, per il momento, per quel momento, andava bene, certo.
"Okay, mi sono persa un pezzo". E ho
Mi sono dat dato da d ho dato troppo a questa persona, nel senso, mi sono fidata trop per te andava bene, però non ha messo mai in in conto che, magari, questa persona, eh, un giorno co co cosa avrei fatto io senza questa persona. Oppure, ehm
Sì, sì, sì. Eh Sì.
mettere in dubbio magari certe volte, no, uhm, se dall'altra parte c'erano gli stessi sentimenti, lo stessa, ehm, appagamento che c'era da da parte tua, no, perché, insomma, tante volte diamo per scontato un pochettino le cose.
Sì, sì, n no, certo. Sì, ormai